Oh, lì ancora pe <laughs>
Esatto, cioè lì appena ti vedono: "Caffè? Eh, no guarda l'ho appena bevuto. Ma cos'hai contro di me? Cosa ti ho fatto?" <chuckles>
Sì. <laughs> Sì, perché poi la prendono come un'offesa, se non lo prendi. Mamma. <chuckles>
Sì, caspita, davvero. <chuckles> Bellissimo, bellis
È vero. A Napoli lo bevono in continuazione, è vero. Sì, sì, sì.
Sì, sì, sì. Ma ma poi dici, cioè i io da persona che ne beve 1 massimo 2, come fate? Cioè svelatemi il segreto. A me poi viene: acidità di stomaco, mal di stomaco e non è che c'ho tipo 90 anni, eh, cioè 30 neanche, e quindi dici perché? Cioè, de qual è il segreto? Magari sbaglio io. <giggles>
Mh. <laughs> Sì. Sì. <laughs> No, certo, certo. <clears throat> Sì, sì. No, sono d'accordo. Sono d'accordo, io rimango esterrefatta quando sento persone, e ne ho conosciute, che lo prendono anche dopo cena, senza problemi.
Mh-mh. Ma davvero, cioè dici: "Ma tu non passi la notte in bianco? Come fai? Qual è il tuo superpotere?". Cioè, mah.
Esa Sì. Esatto, esatto. Ma è, mhmm, è una cosa che non capisco. Io lo prenderei al massimo, sai quelle, mh, occasioni speciali in cui sai che devi passare la notte in bianco? Cosa ne so? Devi sei in aeroporto, devi svegliarti alle qua non lo so, cose del genere, okay?
Esatto. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.
Ma, eh, altrimenti se voglio avere una notte normale, <chuckles> non lo prendo. <chuckles>
<giggles>